قُل لي بقى إيه ك كده أول حاجة يعني الهواية المفضلة بتاعتك هي إيه؟ و يعني حد علمها لك والّا أنت جربتها لوحدك وبالصدفة اكتشفتها؟
بُصّ، لأ، هو ام في حاجات اتعلمتها، يعني في هوايات اتعلمتها، وفي هوايات بالصدفة اكتشفتها، وفي هوايات هي أصلًا عندي.
إمم.
فأنا أنا عندي كذا أنا عندي كذا هواية يعني، وباحب أنوع بينهم كده، و
تمام.
يعني بح
طيب أنت يعني احكِ لي عنهم بقى، أنت يعني كانت بدايتهم امتى معاك و وعم يعني وعرفت منين إن أنت خلاص بقى حبيتهم ودول هواية فعلًا أنت عايز تكمل فيها؟
بُصّ، هو أول هواية أنا باحبها جدًا، هواية إن أنا أتفرج على أفلام أو أتفرج على مسلسلات. آآ، أنا عايز أقول لك أيام دراستي وأيام ما كنت لسه مخلّص دراسة جديد
تمام.
أنا كنت، آآ ممكن أتفرج على أفلام أو مسلسلات، آآ طول اليوم. يعني مثلًا باصحى الضهر وأنام تاني يوم الفجر، أو تاني يوم ال الصبح. فأنا باحب المسلسلات جدًا، باحب الأفلام جدًا.
إمم. طيب يعني جميل جدًا، طيب أنت كان في حد بقى يعني أنت مثلًا كنت بتشاركه إن أنت بتحب الأفلام والمسلسلات وكده، وكان بيشجعك على ده، أو مثلًا بيتفرج معاك، والّا أنت يعني ما حبتش تشارك حد في الكلام ده؟
لأ هو يعني عادي، كنت باتفرج أنا وإخواتي عادي، بس يعني ما كنتش عرفت إن هي هواية عندي، غير لما قعدت لوحدي بقى.
جميل.
اكتشفت بقى إن ديّة هوايتي، يعني أنا مثلًا باحب أتفرج على مسلسلات تركي جدًا.
جميل.
آآ يعني بتحس إن المسلسل كده خدك في حتة تانية خالص، تحس إن أنت جزء من المسلسل، تحس إن أنت عايش معاهم، تحس إن أنت عايش جواهم، تحس إن الأحداث دي أنت عايش معاها، في ب يعني عايش معاها، وحاسسها، و و وحاسس بالممثلين، حاسس بكل حاجة في المسلسل. ف هو أيوة.
طيب يعني مثلًا ال ال الهواية دي البت يعني أنت مثلًا دلوقتي هوايتك إن أنت آآ بتحب المسلسلات كلها بصفة عامة، والّا التركي بس؟
لأ، باحب المسلسلات كلها يعني، أنا باحب التركي، باحب المسلسلات الأجنبي، آآ باحب الأفلام الأجنبي، باحب الأفلام العربي، والمسلسلات العربي، يعني باحب الأجنبي، والعربي، والتركي.
إمم. تمام، كلام جميل. طيب ال ال يعني إيه اللي شدّك بالذات في ال في حتة ال المسلسلات؟ يعني أنت ليه مثلًا قُلت إن دي تبقى هواية ليك وكده، يعني أنت إيه اللي جذبك فيها؟
بصراحة، عشان خاطر حاجت 3 4 حاجات يعني، أول حاجة أنت أن أنت م أول حاجة أنت ما بتحسش بوقتك، آآ، ما بتحسش بَنفسك
آه، احكيهم لي بقى.
ماشي؟ بتحس إن أنت كده في في دنيا تانية خالص. تاني حاجة ال ال ال المسلسل بياخدك جواه، بتعيش معاه الأحداث، فبتبقى مش حاسس بالواقع، بتنفصل عن الواقع تمامًا وبتخش في واقع المسلسل، وبتخش في حياة المسلسل، أكنك جزء منهم يعني.
جميل. آه، فأنت شايف إن أنت أكنك بتعيش قصة مثلًا البطل أو يعني قصة حد من جوة المسلسل، فأنت بتبقى حابب ده جدًا يعني.
لأ، بت آه، بتبقى بتبقى عايش معاهم الأحداث، بتبقى فاصل عن الواقع تمامًا، يعني لو مضغوط مثلًا من شغلك، أو مضغوط من دراستك، أو مضغوط مثلًا من مسؤولية البيت، أنت من وقت ما بتشغّل المسلسل ده، آآ بتحس إن أنت فصلت بقى، فصلت عن كل حاجة خالص. دخلت في دنيا دخلت في دنيا تانية خالص.
تمام. طيب أنت شايف إن ال يعني نقطة ال المف اللي أنت بتحب بقى المسلسلات أو ال الأفلام وكده، آآ يعني هي دي ال الهواية الوحيدة مثلًا اللي عندك، وما فيش غيرها والّا أنت مثلًا عندك هوايات تانية؟
ما هو أنا برضه باحب أتفرّج على أفلام جدًا.
جميل جدًا.
يعني آه، الأفلام دي بقى قِصّتها أح ساعات بتبقى أحسن من المسلسلات، ليه؟ بتبقى ساعتين أو 3 ساعات أو ساعة ونُص. أنا باحب الأفلام الهن آه، الأفلام الهندي طبعًا عندي في المقام الأول وبعدين الأفلام الأجنبي وبعدين الأفلام العربي.
حاجة سريعة كده يعني.
فالفيلم ده يعني بتبقى قِصّته سهلة وقِصّته بسيطة ماشي، مهما كانت مؤثّرة أو شيّقة يعني، بس يعني ما بتحسّش ب ب بت يعني بتبقى ما بتبقاش عايز تتابع كل شوية حلقة، كل شوية حلقة وتلاقي المسلسل خدك في 80 حلقة والّا في 100 حلقة والّا في 4، 5 مواسم والكلام ده كُلّه.
آه. فالأفلام بتبقى حاجة على الخفيف يعني. طّب آآ اشمعنى حطّيت ال الأفلام الهندي أول حاجة؟
آه، آه. علشان هي كانت أول أفلام أنا أتفرّج عليها أصلًا. أول ما بدأت أتفرّج على أفلام، آآ بدأت بالأفلام الهندي. مرّة شُفت فيلم هندي وأنا قاعد مع أهلي، آآ عجبني جدًا، قِصّته عجبتني أوي و والفيلم كان مُمتِع أوي ولذيذ وشيّق، كل الحاجات الحلوة دي.
إمم. جميل.
آآ بعد كده بدأت أشوف مين بطل الفيلم ده؟ لقيت بطل الفيلم ده ليه أفلام كتيرة أوي، قُلت أكيد طبعًا طالما الفيلم ده عجبني، أكيد البطل ده كل أفلامه كدة.
ف
فجبت أفلام جبت أفلام البطل دي كلها، دوّرت عليه، اتفرجت على أفلامه آآ، أعجبت أوي بالموضوع، عجبتني بقى القصة الهندية، يعني الهن الهند دايمًا عندهم حبكة درامية وحبكة Action وحبكة رومانسي في نفْس الفيلم.
آه فأنت يعني دوّرت عليه بقى. إمم.
آه، ف فلأ بتبقى قصته ممتعة أوي بصراحة، جات عليَّ وقت برضو بقت آآ جزء من يومي، يعني أنا مثلًا باصحى الفجر أو باصحى الصبح كنت الساعة 06:00 الصبح أو 07:00 الصبح قبل ما أرُوح مثلًا آآ مدرستي
جميل، طيب
كنت أبقى مثلًا قاعد قدام فيلم والفيلم يخلص قبل ما أرُوح المدرسة، ساعات كنت باغيب مثلًا من المدرسة عشان خاطر أكمل الفيلم للآخر.
<laughs> اللي هو أنت خلاص بقى قفلت معاك إن أنت م هتكمل الفيلم يعني هتكمله.
آه، آه، فاللي هو خلاص بقى هارُوح يعني ممكن مثلًا آخد بعضي كده 10 دقايق، أرُوح لحد المدرسة وارجع تاني أقول لهم آآ ما ما في أي مشكلة، ه هـأخترع لهم مشكلة وآجي راجع مشغل التليفزيون وقاعد أكمل الفيلم.
تمام، طيب يعني أنت شايف فعلًا إن حتّة الأفلام دي أو الهواية دي يعني بتعبّر عنك؟ يعني أنا مثلًا آآ لو أي حد شافك، هيقولوا فعلًا ال الهواية دي بتج يعني شبهك جدًا و وحاجة طالعة منك فعلًا والّا يعني ما حدش كان متوقع ده؟
يعني ف آه. لأ ما لا، لأ، ما لهاش علاقة هو بس أنا بس باحب الأفلام لنفْسي وباحب أتفرّج عليها لإن أنا باضيّع وقت عليها إن أنا باعيش معاهم قصصهم، آآ إن أنا باعيش معاهم دنيتهم، إن هي بتفصلني عن الواقع، بتفصلني عن الحياة
تمام.
آآ بس يعني. مش لدرجة إن هي تكون جزء من شخصيّتي.
طيب آه هي مجرد حاجة بس اللي أنت يعني زي ب بتضيّع فيها وقتك مثلًا عليك ضغط شغل بتاع الكلام ده، فبتحاول إنك إيه، ت تضيّعه بإنك تتفرّج يعني.
آه، بالضبط كده آه.
تمام، طيب يعني مثلًا مَرّة حصل كده وحد انتقدك، سواء بقى من أهلك أو من أصدقائك يعني وقال لك حاجة يعني على ال مثلًا الأفلام والمسلسلات دي حاجات بتضيّع الوقت؟
آه، آه طبعًا، آه طبعًا، انتقدوني كتير إن أنا دايمًا قاعد قدّام التليفزيون، أو دايمًا قاعد على الlaptop باتفرّج على أفلام، ده طبعًا يعني كان
طيب.
كانت حاجة مش كويسة.
يعني اتعاملت إزاي معاهم بقى؟
لأ عادي أنت بتاخد الانتقاد وبتسكت، أصل هتعمل إيه؟ هتتخانق معاهم يعني؟! آه، عادي، بينتقدوك وبيقولوا الكلام اللي عندهم وخلاص، بيقول لك بقى: "أنت دايمًا مضيّع وقتك، أنت دايمًا مش مهتم بنفْسك، أنت دايمًا بقى تفضل قاعد على أفلام ومسلسلات كده لحد امتى؟ أنت هتضيّع نفْسك، أنت ما بتعملش حاجة، ما بتذاكرش ما بتدرسش،" أيام الدراسة الكلام ده، إنما دلوقتي بقى خلاص بقى الواحد كبر، وبقى حُر نفْسه وبقى مسؤول عن نفْسه فخلاص، تابع بقى اللي أنت عايزه.
جميل. إمم. جميل. طيب يعني أنت مثلًا لمّا بتيجي تتابع ال الأفلام بقى أو المسلسلات، آآ بتحب تشوفهم أكتر في التليفزيون والّا بتشوفهم على منصّات؟
آآ لأ، باشوفهم على منصّات. التليفزيون ده يعني أحيانًا بيبقى مُمِل أوي، لإن هو آآ إعلانات كتير ماشي، آآ فبيفصلك. أنت بتبقى قاعد مُندمج مع القِصّة وفجأة ييجي إعلان، فأنت فصلت، أنت فصلت خالص. تيجي القصة تبدأ تاني، ما بتعرفش تخش نَفْس الmood
جميل.
بيبقى الmood اتّاخِد منّك خلاص أنت هو الmood بييجي مرّة واحدة، أنت بقى كنت عايش في الmood ده، فبييجي أول إعلان بيفصلك، تيجي القِصّة تانية تشتغل، يعني ماشي بتخُش في mood الفيلم لكن ما بتخشّش في الmood العام اللي أنت كنت عامله لنَفْس
آه، فأنت شايف اللي أنت مثلًا خلاص أنت مضبّط نَفْسك على قِصّة بقى وخلاص وأنت قاعد بتعيشها مرّة واحدة جِه الإعلان فصلك، فأنت خلاص اتفصلْت من الفيلم.
آه بالضبط، ف لأ، مش فصلت من الفيلم، فصلت من الmood نَفْسه. فاهمني؟ بس بقى فحبّيت بقى طبعًا إن أنا أتابعهم على النِت أحسن أو على منصّات معيّنة آآ الفيلم بينزِل مرّة واحدة ما يبقاش عليه إعلانات، ما يبقاش عليه حاجة، ولو مسلسلات برضه بيبقى في آآ مواقع معيّنة بتجيب ال ال المسلسلات دي بطبقة برضه مفصولة من الإعلانات ومن الكلام ده كُلّه، فبتستمتع بيها جدًا.
تمام.
يعني أنا عايز عايز آه.
تمام، طيب يعني أنت مثلًا، آآ، يعني مشجِّع أكتر إن أنت تشوف الفيلم ده آآ في البيت آآ يعني على المنصة وكده، والّا بقى مثلًا لو قدامك فرصة إنك تشوفه في السينما هتنزل تشوفه؟
لأ، أنا الصراحة ما باحبش إن أنا أكون حاضر في السينما يعني، السينما بتبقى دوشة، يا بتبقى زحمة، بيبقى فيها ناس كتير، أنا من النوع إن لأ أحب أجيب الفيلم أو المسلسل آآ، لو هنتكلم عن السينما يعني، فأنا باحب أجيب الفيلم وأحطه على الجهاز بتاعي آآ، وأتفرّج عليه وأنا قاعد لوحدي، وقاعد في أوضتي.
إمم. هو تشوفه في هدوء كده يعني.
آه، ومضلّم الدنيا، ويعني بتبقى الدنيا رايقة خالص، بتشرب مثلًا كوباية قهوة والّا حاجة، بتبقى عملت لنَفْسك يعني Mood السينما نَفْسه، فأنت مش محتاج تنزل السينما بقى عشان خاطر الدوشة والزحمة و والناس الكتير وتسمع بقى همس يمين وهمس شمال، لأ وبعدين أنا بيني وبين السينما كتير أوي، فبرضه بيبقى مسافة بقى أنت بتكسّل أصلًا.
إمم. صعب عليك يعني إنك ترُوح وكده.
آه، فلأ وعلى إيه طيب؟ ما لهاش لازمة.
طَب أنت من الناس بقى اللي بتحب اللي هي يعني لو مثلًا إيه أنا خلاص هابتدي آكل دلوقتي، فتبتدي إنك تفتح فيلم آآ، وتتفرج وكده علشان الأكل والّا مثلًا لأ يعني الأكل عندك م يعني مش مرتبط بإنك تتفرج على حاجة؟
لأ، أنا من النوع بصراحة اللي هو بيحب ياكل وهو بيتفرّج على فيلم أو مسلسل ما يعني ما باعرفش ما باعرفش آكل كده في هدوء، أو ما باعرفش آكل كده لوحدي، لازم يكون في حاجة شغالة آآ، أعرف أتفرّج عليها وأنا باكل.
<laughs> فاهمك آه.
ودي برضه يعني دي مشكلة عندي بصراحة يعني.
تمام. تمام طيب يعني أنت مثلًا دلوقتي نفترض إنك خلاص جات عليك فترة مثلًا وزهقت بقى مثلًا من ال الأفلام أو المسلسلات كُلّها يعني وقتها هتبتدي تفكّر في إيه؟ إنك يعني هتحاول تجدد شغفك ده، والّا خلاص بقى هتتقبل ده و ومش هتتفرج؟
لأ، هو أنا ص صعب إن قصة إن أنا آآ، أنسى الأفلام أو المسلسلات ديّة آآ، قصة صعبة شوية، لإن أنا بقى لي أكتر من 10 سنين آآ، في الmood دوّة وفي الهواية دي، وفي النظام ده، فهي بالنسبة لي مش هواية، هي بالنسبة لي آآ، جزء من يومي آآ، جزء من حياتي باعمله كُلّ يوم بِلا ملل.
تمام.
ف فصعب إن أنت يعني ت تلاقي الهواية دي راحت منّي.
جميل. طيب يعني أنت مثلًا آآ كنت قُلت لي إنّك بتحب جدًا ال الأفلام الأجنبي آآ تاني حاجة بعد الهندي، صح كده؟
آه، بالفعل آه.
تمام. أنت بقى يعني احكِ لي كده مثلًا عن أكتر حاجة فيه مثلًا شدّتك في الأفلام الأجنبي وخلّيتها ك فعلًا خلاص تقول دي الهواية بالنسبة لي، أنا هاشوف بقى الأفلام أجنبي وكده، يعني فيلم فعلًا خلّى الحوار بالنسبة لك إنه هواية؟
لأ، فيلم مثلًا يعني عندك مثلًا فيلم آآ Superman and Batman 2016.
إمم.
آآ الفيلم ده كان كان رائع أوي وكان جميل أوي، خاصةً أنا كنت باشوفه أيام أيام ده يعني ذكرياته معايا، معايا حلوة ماشي؟ فكنت باشوفه برضه وأنا قاعد لوحدي في البيت وكنت باشوفه على الlaptop بتاعي وكنت مجهّز أكل ويعني وكنت عامل لنَفْسي دِنيا تانية خالص وأنا باشوف الفيلم ده.
تمام.
فهو ده يعني تعتبر من أوائل الأفلام اللي أنا بدأت أندمج ليها يعني وبعد كده طبعًا جِه اللي هو اسمه Justice League أو Justice League Way.
جميل.
كان برضه يعتبر جزء تاني لSuperman وBatman. فده برضه كانت ذك
فأنت شايف كل ده يعني حببك بقى أوي في ال في القصة دي.
حببني في القصص ديّة وحببني في الأفلام الأجنبي، يعني طلعت الأفلام الأجنبي مش وحشة زي ما أنا كنت متخيّل.
تمام، طيب يعني أنت شايف دلوقتي إن ال ال نقطة اله الهواية بصفة عامة بقى، سواء كانت أفلام أو أي حاجة يعني، أنت شايف إن دي بتأثّر على الحالة النفسيّة فعلًا، يعني أنت مثلًا لو متضايق آآ حاجة زي كده ممكن تغيّر مودك وكده صح؟
في مث آه طبعًا بتغيّر الMood جدًا، يعني أنت لو متضايق أو زهقان أو مش طايق نَفْسك أو مضغوط أو حاجة من الحاجات دي، أنت مجرّد ما هتشغّل فيلم كده، يعني بعد أول ربع ساعة أو نُص ساعة، هتلاقي نَفْسك اندمجت مع الفيلم واندمجت مع القصة، ودخلت في الMood بقى الجميل بتاع إن أنت فصلت عن العالم اللي بَرّه وبقيت مندمج مع الفيلم بس، أنا بقى عندي مشكلة، ما باحبش الفيلم يخلص، ما باحبش الفيلم يخلص، علشان خاطر م أول ما بيخلص يعني باخرج من الMood اللي أنا فيه وأنا مش عايز أخرج من الMood اللي أنا فيه، أنا عايز أفضل هربان.
جميل. إمم. آه إيه هي بقى؟ <laughs> أنت عايز على طول خلاص، أنت القصة اللي أنت عملتها في دماغك مثلًا تفضل بقى عايش فيها.
أ آه، بالضبط يعني م الMood طَب وبعد الفيلم ما يخلص ما أنا هارجع للMood اللي أنا باهرب مِنّه أصلًا فلأ مش عايز ده يحصل لأ.
إمم. آه أنت عايز الفيلم يفضل مكمل ع يعني على الأقل اليوم كُلّه صح كده؟
آه، بالض على الأقل لحد أنا ما أزهق أو لحد أنا ما مودي يتعدل بقى.
آه، تمام، طيب يعني خلّيني كده أسألك سؤال سريع كده وأخير، يعني أنت شايف بقى إن لازم كل شخص فعلًا يبقى عنده كده هواية آآ تبقى عنده في حياته وبشكل كده روتيني والّا يعني مش مهم؟
لأ طبعًا لازم طبعًا كل شخص يبقى عنده هواية ويمارسها بصفة يومية ماشي، علشان خاطر تخرجه من ال من يعني هي دايمًا الدنيا مش هتخلى من الضغط، فلازم يكون عندك هواية لنَفْسك، كل ما هتمارسها، كل ما هتحس إن أنت مبسوط، فتبقى عايز تمارسها تاني، فتنبسط تاني، فبقى عندك جزء معيّن بتهرب مِنّه في يومك، آآ، فلأ الهواية دي بتخفف من النفسيّة يعني.
إمم. تمام. تمام. جميل جدًا، شكرًا جدًا لوقتك وعلى استفاضتك في الكلام.
أنا كمان استمتعت جدًا بالكلام معاك.